えっと、結構日によってまばらなんですけど、夜行く時は大体9時30分とかに行っちゃう日ありますね。
あ、ああ、はい。 ああ、そうなんですね。うーん、やっぱり筋トレってね、あの、活動的になる方向に体が動きがちじゃないですか、多分。うんうんうん。ああ、そうですよね。なので、ね、できれば、もうちょっと前、夕方ぐらいにできると、ま、その、ちょうど疲れがね、今度は眠気にながったりできるのかなっていうとこはありますよね。うんうん。
ああ、確かに。 そうですね、活性化しちゃいますよね。う確かに。 はい。 ああ、いや、そうですね。ま、結構夜筋トレった日、眠れない日、ちょ考えてみたら多いかもしんないです。
ああ。 あ、ちょっとそれは、なんていうかね、か体とか、もう頭が覚醒しちゃってる可能性はありますよね、筋トレによって。うんうん。
ありますね。ちょ、なんか、ジムあの、スマホだけかもなって、スマホだけが原因かもなって自分では分析してたんですけど、なんか、確かに、その、あんまり夜遅い時間に、その、ジムに行くっていうのも、睡眠の質ってとこだけ見ると、もしかして良くないかもしれないですね。
はい。 うん。 あ、そうですね、ま、基本的にね、筋トレはすごくね、体に良かったりね、ま、パフォーマンスを上げる上でもね、重要だったりしますけど、うん、ちょっとね、睡眠がそれによって、ね、阻害されてる可能性があるなら、ちょっと時間帯変えてみるみたいな工夫むごできるといいですよね。うんうん。うんうん。
はい。 間違いないですね。ちょっと今日、あの、こうやってお話聞いていただいたおかげで、なんか、自分の中で、あの、行っていた悪い習慣だったりとか、なんか、こう、かここ変えられるなって部分、ま、すごく見つかったので、ちょっとこれを、あの、今日の夜から、もう、今日の夜から取りれと取り入れて、あの、自分の毎日、朝爽快に目覚めて、あの、す1日に対して希望が持てるような、あの、朝を目覚めあの、過ごしたいなって思います。
はい。 ああ、はい。 うんうん。 はい。 <chuckles> そうですね。ふん、うん。 はい。 あ、そうですね。